صح، صح.
شوف لي شوف لي شوف لي حاجة بديلة، شوف لي حاجة آآ اقنعني، اقعد معايا اقنعني، مش لأ عمّال على بطّال أو الضغط مثلًا اللي هو لأ
مش ما تقولّيش لأ بدون سبب يعني، لأ ادّيني سبب مُقنعِ فهمتك.
بالضبط. آآ وبرضه أقول لك على حاجة.
طب ثانية، أنت اتخرّجت أصلًا؟ أنت اتخرّجت؟
اتخرّجت آه. اتخرّجت وج وجِبت تقدير محترم كمان من الكُلّية اللي اتقال لي إن أنا مش هاكمّل فيها ومش هانفع فيها.
تمام. إمم. إن أنت مش هتكمّل فيها آه. مش مُستقبلك.
آه. بالضبط. فأنا اللي هو جِبتها برضه اللي هو وبرضه مش هينفع أروح أقول لأهلي، آآ أنا ج أنا غيظتكم أهو وجِبت أعلي منك آآ جِبت حاجة عالية وك لأ، لإن برضه ليهم احترام برضه فاهمني؟ يعني أنا أقول له أ لإنّي لو نجحت طبعًا لنفسي وبرضه ده هينعكس عليهم، يعني فَخر برضه اللي هو، ابني شغّال في ح كذا، ابني مثلًا ما مست مستواه الاجتماعي بقى كويس، آآ مثلًا يع اللي بيعلَى دايمًا بيعلّي اللي حواليه فاهمني؟ فحتّة ف
أكيد، أكيد طبعًا. صح، صح. إمم. ده أكيد طبعًا. طب أنت اشتغلت في مهنة إيه بقى بعد كده؟ في المهنة بتاعة المُحاماة عمومًا؟
اشتغلت في ال في المهنة بتاعتي آه. في المهنة بتاعة المُحاماة عمومًا وعايز أقول لك أ
بتاعة المُحاماة. طبعًا قدّمت قدّمت في ال في الشُرطة تاني والّا ما قدّمتش؟
آآ يعني هتضحك، <chuckles> ما قدّمتش. لإن ما قدّمتش أصلًا، أصلًا أساسًا. هاقول لك، آآ حسّيت إن في حتّة كده في جزء من كلامهم طلع صح.
قُل لي، قُل لي، لأ قُل لي. أصلًا. إيه السبب بقى؟ إيه السبب؟

آه. بس عايز أقول لك لمّا في الكُلية آآ اتقال لي مش هينفع و وأنت مثلًا مش هتمشي فيها أو الكلام ده أو صعبة، أنا خدتها على فكرة كدافع، كضغط هو كضغط بس إيجابي. دافع لنفسي إن أنا أثبِت
آه. أنت أنت من الآخر نوع عنيد شوية، يعني بتحب العِند أصلًا.
بالضبط، بالضبط. لأ لمّا أحط يعني لمّا حد يقول لي مثلًا دي مش هتنفع، لأ أنا أنا وراها لحد ما هتنفع.
إمم، إمم. أنت ايش عرَّفك؟ آه أنت ايش عرَّفك، أنا ده مستقبلي، أنا اللي شايف كده. فما دام شايف كده يبقى هي اللي هتمشي، صح كده؟
فاهم؟ بالضبط. يعني يع آه بالضبط، بالضبط، مضبوط. وبرضه آآ أنا خدتها بعِند اللي هو إيه أنا هاجيب تق أنت بتقول إن أنا مش هاجيب تقدير، أو بتقول إن أنا مش هاعرف مثلًا أكمِل فيها، لأ، أنا هاكمِل فيها وهاجيب تقدير. يعني دايمًا باشوف الناس اللي حواليَّ وكنت مُحاط بناس برضه أنت أنا بقى لي في الكُلية 7 سنين، أنا بقى لي في الكُلية 10 سنين، مش عارف بقى لي 5 سنين في نفس باشيل نفس المادة.
إمم. لأ الناس ناس حرفيًا ت أيوه تح ناس فاشلة تحس إن هي إيه عايزة تدفعك لتحت، تمام.
آه. بالضبط. المفروض بقى إن أنا ألِف وشي وأقوم واخد ورقي من الكُلية وأقوم بقى قاعد من غير تعليم، فاهم؟ لو كل واحد استجاب يعني لو كل واحد بياخد ال الضغط على إنه برضه سلبي، ده مش حاجة حلوة.
بالضبط، آه.
أنت فاهم؟ ده هي هيدمرك، هيدمر مستقبلك.
طب خلّيني أسألك سؤال يعني عايز أع عندي فضول عنده عندي فضول عليه بصراحة يعني. أنت طب واجهت ضغط كده من الأهل لمّا أنت اشتغلت في مهنة المحاماة في الآخر؟
يعني حتى ب قُل. قُل. آه. حسيت بضغط شوية، آآ برضه حاولوا يضغطوا عليَّ في حتة آآ
من ناحية إيه بقى؟
الوظيفة، شوف وظيفة حكومة. آآ تضمن لك دَخل ثابت، تضمن لك دَخل ثابت آآ آآ تعبت، قعدت في البيت، حصل حاجة، آآ ده وليها معاش، أنت عارف زي أي أهل أو أي أب أو أم يفكر ده شغلانة د ده دي ليها معاش
آه. أيوه، أيوه. يعني هُم تفكيرهم اللي هو وظيفة حكومية من الآخر. طب أنت ردك عليهم كان إيه؟
بالضبط، خلّيك في الشغلانة دي. آآ قُلت لهم :"لأ، الوظيفة الحكومية هت هتقيدني، يعني هتخلّيني محدود، مش هاعرف أكبر."